बिल्कुल, मैं जैसे अपने बच्चों को समझाती हूँ कि अ अ, जैसे आपको कोई भी व्य कोई भी अपना भावना व्यक्त करना होता है तो ज अपने अपनी मातृभाषा सबसे अच्छी होती है उसमें। अ, आप हाँ, कहने का तरीक़ा क्योंकि इंग्लिश में आप बोल सकते हो मगर होता है ना, कभी अ, भाव व्यक्त करने के लिए जो अपनी भाषा होती है, वो सबसे अच्छी होती है। तो मैं उसको वही कहती हूँ और ये भी होता है कि देखिए बहुत ह माने समझाने के लिए ये सब करना पड़ता है। अ, मैं जैसे मेरा अ, छोटा बेटा उसे मैंने समझाया था एक दिन कि देखो हम आप किसी और से बात करते हो और आपको मुझसे बात करनी है, अब अगर सबके सामने मुझसे बात करनी है, तो आप फिर भी इंग्लिश में ही बात करोगे। तो हमारा एक फ़ेेमिली ये हमारा एक फ़ेेमिली सीक्रेट होना चाहिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में बात करो तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा और हुँ। और और एक भाषा आएगी तो ज़रूर आप आपका भी अच्छा होगा ना, आप एक ही भाषा हाँ, तो यग मगर हाँ, सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी जो भाषाएँ हैं वो थोड़ी मुश्किल हैं सीखना, इंग्लिश की तुलना में। हुँ।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओह! ऐसा क्यों? बिल्कुल। ओह! हाँ जी, हाँ जी। क्या? हाँ, हाँ। हाँ जी। ओह! अच्छा, अच्छा। अच्छा जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सच। हुँ। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ओह! अच्छा तो द मतलब क्या आप मानते हैं कि जैसे अंग्रेज़ी के बारे में आपने बताया कि है ना, जो अगर लोगों को समझ में नहीं आते तो वो आपस में अंग्रेज़ी में बात कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अंग्रेज़ी जो है सबसे आसान भाषाओं में से एक है? जैसे भारत अ, में जो है बहुत-सी भाषाएँ उपलब्ध हैं तो क्या अंग्रेज़ी उन सबसे आसान लगती है?
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, वैसे बात करने में नहीं मगर जो अक्षर हैं हमारे हिंदी के हो या किसी अ, कोई भी भाषा आप ले लो अ, उसमें थोड़ी-सी मुश्किल होती है क्योंकि हमारी जो भाषा ज्ञान हमारी मुझे लगता है हमारी जो भाषा संपदा है वो ज़्यादा है अ, इंग्लिश से। अ, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्याकरण में इतने सारे होते हैं जो इंग्लिश में होते नहीं हैं। इंग्लिश में आपको सिर्फ़ व्य वाक्य बनाना है बस मगर हमारे यहाँ हाँ, और देखिए ना हमारी भाषा इतनी अच्छी है कि एक ही अ, एक ही वाक्य आप बहुत सारे आपको अ, डिफ अलग-अलग मीनिंग आ जाती हैं। तो हाँ। अ, तो हाँ। बिल्कुल। हाँ।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओह! हाँ जी, हाँ जी। ओह! अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओह! अरे! बिल्कुल, बिल्कुल। पूर्णतः ये तो ये तो अति उत्तम बात कही है आपने और वैसे आपको क्या लगता है कि जैसे आज का जो दौर है वो एक बार को ये कह सकते हैं, हैं ना ये आधुनिक दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है। तो इस दौर में ख़ासकर अगर बच्चों को भाषा के बारे में सिखाना पड़े, तो आपको क्या लगता है कि कौन-सा जो ज़रिया है वो सबसे ज़्यादा आसान रहता है?

अ, देखिए ब आजकल तो ज़रूरी हो गया इंग्लिश सीखना, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है, मगर मुझे लगता है उस उसके साथ-साथ आप जहाँ पे भी हो, वो जो अ, वहाँ की जो म भाषा है, वो भी सिखानी चाहिए स्कूल में। अ, ना कि अ, म छो माने कम माने ऐसा ना हो कि आपको बहुत अच्छी आन आ जानी है, मगर अम, आप कम-से-कम आप बात कर पाएँ अपनी मातृभाषा में। अ अगर अ, पहले तो थी अभी आजकल हम देख रहे हैं कि स्कूलों में वैसे अ अ, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाया जाता है और मुझे लगता है कि स्कूलों में भी ये शुरू करनी चाहिए कि ज़रूर आपको भाषा आनी चाहिए। अ, मगर वो ऐसा नहीं कि कंपल्सरी कर लो आपको अ, इसमें पास होना ही होना है, मगर अ, एक क्लास आप अ, जैसे आप अम, अलग-अलग तरीके के मने आप कुछ एक्टिविटीज़ कराते हो, वैसे ही एक मातृभाषा का भी एक होना चाहिए क्लास अ, ताकि बच्चे वो वो सीख सकें। हुँ।
ओ, अच्छा, जी! हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। ओहो! अरे, ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ओह! अच्छा, जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सच। ओह! अरे! वाह, वाह! ये तो बहुत अच्छा आपने बहुत दिलचस्प और है कह लीजिए ब बहुत रुचि से भरा है, कह लीजिए कि एक ऐसा ना आपने उपाय बताया कि जो कि एक बार को मैं गलत नहीं हूँ, तो सभी के लिए देखिए काम आ जाएगा है ना? खासकर बच्चे जो हैं वो इस एक्टिविटी में भाग लेंगे, तो उनको देखिए बहुत ही मज़ा आएगा, वो लुत्फ़ उठाएँगे बहुत ज़्यादा और वैसे आपको क्या लगता है कि मतलब एक बार को कि जो है, आपकी कौन-सी भाषा ज़्यादा अच्छी होती है जो आपकी मातृभाषा होती है वो खुद या जो कोई-सी नई भाषा, जो कह लें जो हमारे देश की ना हो एक बार को
हुँ। हुँ, हुँ।
तो कौन से ज़्यादा बेहतर आपको लगता है कि
देखो मुझे तो हाँ, अपनी खुद की भाषा ही बेहतर लगती है क्योंकि मैं शायद मेरा ज्ञान उसमें ज़्यादा है अ, इसलिए मुझे अच्छी लगती है ना? आपको अ, उसे पसंद करने के लिए पहले उसे जानना पड़ता है। तो अगर आप अच्छा जानोगे तब आप पसंद करोगे ना और अ, और एक बात भी है कि <clicks tongue> जैसे आप कुछ स्पेनिश आपने सीख लिया, ठीक है और कोई आस-पास में कोई आपसे बात करने वाला नहीं है। तो उसमें क्या अ, आप कुछ दिनों में उसे भूल ही जाओगे तो अगर हाँ, लोग रहेंगे और आपका कुछ काम होगा उसमें तो आप उसकी उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी, जब आप बात करेंगे आपको अच्छा लगेगा, वैसे भाषाएँ सीखनी चाहिए। अ, बिल्कुल।
अ, ऐसा क्यों? ओह! अच्छा। जी, जी। अ, अच्छा, जी। ओह! बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल अच्छा, जी और ये तो बहुत दिलचस्प बात कही आपने। तो वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कौन-कौन-सी भाषाएँ सीखीं हैं? और कोई-सी ऐसी भाषा जिसका जो प्रयोग है आप अपने कार्यस्थल पर ही करती हों?

अ, बिल्कुल, अगर ये होता है ना अगर वो बहुत अ, जल्दी-जल्दी बात करें तो कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, मगर व अगर वो आराम से बात कर रहे हैं तो मैं ज़रूर समझ जाती। उससे क्या होता है ना भाषा जब समझ में आता है तो एक है आपकी दोस्ती दोस्त बढ़ जाते हैं, ज माने दोस्ती करने में थोड़ी आसान हो जाती है, है ना? हाँ, जो अगर आस-पास के कोई लोग हैं तो आप उनसे अ, अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए आप थोड़ी सी उनकी हाँ, उनकी भाषा में बात करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, हूँ।
हाँ जी, हाँ जी। ओह! अच्छा जी। हाँ, हाँ। ओह! अच्छा जी। ओह! हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सच। वाह, वाह! ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और वैसे आपको क्या लगता है कि अगर हम कुछ मतलब क्या है कि लोग जो हैं कुछ नई भाषा सीखें वो कोई सी भी उम्र के हो कोई सी भी श्रेणी के हों, तो उनको क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है?
हूँ। बिल्कुल। अ, देखिए भाषा अगर सीखना है तो उसके लिए सिर्फ आपको कोशिश ही करनी चाहिए क्योंकि अ अ, कोई भी जैसे मैं मैं कह रही थी बच्चों के बारे में, हमें एक लैंग्वेज की जो एक जब एक समझ हो जाती है तब दूसरे लैंग्वेज के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे एबीसीडी हम कहते हैं अ, जब अ, जब हम उन बच्चे जब छोटे थे जब सिखा रहे थे ये ए, को ऐसे सिखाते थे कि एक एक अम्म, <tsk> माने 1 सीधी लाइन खींचो जैसे एच हुआ, 2 सीधी लाइन खींचो और बीच में 1 लाइन जैसे सोते हुए जाती है। तो बताने में ईज़ी है अ अ, आसान लगता है और अगर जब हिंदी बताते हैं तो वो थोड़ी सर्कल अ, ऐसे माने अ, ऐसे अलग सी होती है। तो अगर किसी को एक भाषा उम्म, की समझ होती है दूसरे में जब जाते हैं तो उन्हें थोड़ी मुश्किल तो होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना चाहिए और जैसे ही आप ज माने थोड़ा सीखते जाएँगे तब आपको ज़रूर अच्छा लगेगा वो।
ओह! अच्छा, अच्छा। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। ओह! हाँ जी, हाँ जी। ओह! हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। ओह! अरे वाह! हाँ जी। बि बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ओ ओ अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। ओह, अरे वाह, वाह! ये तो बहुत दिलचस्प बात बताई आपने और मैं उसकी बहुत सराहना करना चाहूँगा कि जिस तरीक़े से आपने बताया कि जैसे अंग्रेजी के शब्दों को सिखाने का तरीक़ा और हिंदी के शब्दों को सिखाने का तरीक़ा और आपकी जितनी सराहना की जाए इस चीज़ के लिए तो उतनी थोड़ी है और आपसे बात करके मुझे तो बहुत मज़ा आया मैं आशा करता हूँ कि हमारी बात दोबारा जल्द फिर होगी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।